Смотри, такая вот у меня сейчас, эм, ситуация с моей подружкой. Эм. Я как-то хочу ей кое о чём сказать, а, так скажем, немножечко отдалиться от неё, но я не знаю, как это сделать. М, я очень хорошо к ней отношусь. Она мне дорога очень как человек, но то, что я вынуждена постоянно разговаривать и слушать её жалобы, и в общем какие-то детали, и рассказы по поводу её романов немножечко мне уже надоело.
Вот как. Мгм. <tsk> То есть, эм, давай уточним некоторые детали. М, подруга твоя очень близкая, вы давно знакомы, да, как я понимаю, много лет.
Да. Да, мы с ней уже, м, э, 10 лет знакомы. А, нас связывает то, что мы познакомились как раз-таки, эм, при я переехала в новую страну, и она тут тоже новичок. Она, правда, с другого места приехала, но, э, так получилось, что мы вот такие вот 2 одиночки. Здесь мы встретились, э, и, а, мы так как-то, ну, понравились друг другу, мы стали общаться. М, она очень приятная, да, девушка <tsk> и она даже, <laughs> она крестила мою дочь. И то есть настолько вот она как член семьи почти что для меня и для всей нашей семьи. Но, э, да, как ты уже поняла, я я я человек семейный. А, у меня муж, э, дети. А вот ей, к сожалению, пока что не удалось вот найти свое счастье. И из-за этого я, кстати, за нее очень переживаю и всячески пытаюсь ее поддержать, потому что я тоже чувствую, что ей а одиноко, ам, ей грустно. И она иногда так смотрит на нас, вот, там, ну, умиляясь. Но я понимаю, что вот ей бы тоже бы хотелось быть на моем месте. И мне от этого, м, жалко ее становится. Вот прям ну, прям мне ее жалко.
А. Мгм. Мгм. А. Ага. Мгм. Мгм. И ты, с одной стороны, хочешь как бы и помочь человеку, и выслушать, с другой стороны, уже нет каких-то, э, своих ресурсов, да, чтобы вот это всё выслушивать, и хочется всё-таки как-то установить свои границы. Да, это, конечно, э, можно понять это всё. Ну, а вот скажи, вот до этого, м, ты пробовала, например, у как-то может быть мягко начинать, а, говорить на эти темы, или ты просто очень боишься затрагивать их, потому что очень близкий человек и боишься, что это его, может быть, зад зад заденет или поранит чем-то?
У. Нет, я к сожалению еще пока даже вообще не пыталась к этому к этому подой под приблизиться, потому что, м, мне не хочется спугнуть ее, мне не хочется м <clicks tongue> Мне не хочется ей навредить или обидеть, или вообще каким-либо способом вот поставить между нами вот такой барьер. Мне это мне на самом деле вот это вот э, я этого очень опасаюсь, поскольку, ну, если я что-то там скажу вот как-то в в в тоне претензий, я знаю, что она очень сильно обидится. Она такой достаточно ранимый человек. Но, м, при этом, да, вот как-то вот слушать, э, каждый раз, когда мы с ней встречаемся, м, э, всё сво все разговоры наши с сводятся там на трехчасовой рассказ про ее, эм, личные отношения с, э, ее молодыми людьми, про вот, э, про то, как она их пытается, в общем, как она их перебирает, как, эм, в общем, как полу м. Т там даже, если бы был такой вопрос, э, знаешь, как если бы она жаловалась, искала помощи и поддержки, как-то это вот, наверно, вот способ ее донесения информации и вот ее рассказов, э Может быть, это является причиной вот того дискомфорта, который я испытываю. А, но она как-то вот, как будто хвастается, я не знаю. Или как говорит, что это нормально, что сегодня там у нее один партнер, а через месяц у нее там, у нее не получилось, она будет искать другого. И, м, мне как-то вот это вот, ну не очень, э, хочется слушать и, э, я не чувствую, что ей именно вот как моя поддержка нужна. Может быть, если бы она изменила, правда, русло вот это вот, э, своих э. Может быть, если бы она правда обозначила: "Вот у меня проблемы, пожалей меня, поддержи, что мне делать?" Вот как-то, да. Но выглядит, как будто она как хвалится или, я не знаю, может, я ошибаюсь, может, это ее защитная реакция, я не знаю, это вот человек в этом плане- загадка для меня.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. М. Да, я пон Мгм. Да, я понимаю, здесь, конечно, мне кажется, можно долго догадываться, пытаться, да, а что у человека внутри, и зачем то или иное делает, конечно, так и не узнаем. Но в любом случае, м, возможно, например, ты пробовала как-то немножко увести разговор в другое русло? Вот вы встречаетесь уже, есть наверное тоже много различных тем, да, которые можно обсудить, там. У тебя дети, а, я не знаю, путешествия, может быть, э, работа. Ну, много различных, а, тем, помимо, а, романтичных отношений. Вот, ты не пробовала как-то, например, когда уже начинает вот, некомфортно быть, как-то мягко так и, э, у уве уводить разговор на другую тему, может быть, и шт не касаться вот этих вот деталей, которые тебе очень неприятны?
Да. Ага. Мгм. Ты знаешь, а, у нас получается, каждый раз раз, э, вот, наша ветка разговора, она очень такая похожая. Сначала мы разговариваем про какие-то, там, мои события. Что у меня в семье нового произошло, там, быт, дети, вот такая вот вся штука. Ам, и вот как бы уже в конце, когда уже вроде бы нечего обсудить, то есть уже некуда сворачивать, ам, и речь заходит о том, как у неё дела. Э, ну, мы поговорим про её работу, мы поговорим про её там, обстоятельства, как она ассимилируется, да, в, э, на новом месте, как у неё со знако Оно всё равно всё вот как сливается в одну и ту же точку. То есть мы заканчиваем вот всегда в одном и том же месте про разговоры е о её молодых людях. И ну, вот там сворачивать просто больше некуда, потому что уже всё обсудили до этого. Ну и 2 момент, мне жалко все-таки её. Я как-то ее выслушиваю, а, именно из соображений, что, ну, как-то вот в тот момент мне жалко. Но. Потом я себя чувствую, как будто бы вот ы м, вот, в меня вылили вот что-то неприятное, <chuckles> как будто я, да, наполнилась чем-то не очень приятным по составу и как-то, м, гадко себя чувствую. И хочется как-то от этого ощущения избавиться.
Мгм. Ага. Это важно, да. Мгм. Мгм. Да, понятно. Мгм. Да, это очень понятно твои ощущения. То есть ты даже после разговоров ты не то, что тебе сами разговоры неприятны, даже после них у тебя остается такое, скажем, послевкусие, да, что тебе прямо неприятно. И м-да, с этим, э, абсолютно точно нужно что-то делать, потому что, действительно, а, если это влияет на тебя и на твоё состояние, то это не вот как хорошо. Но если, как ты упомянула, друга тоже терять не хочется, и как-то, человек-то в принципе хороший, да, приятный тебе, за исключением вот этого момента, который хотелось бы как-то, а, убрать. Но, может быть, все-таки как-то, а, мягко, но упомянуть об этом, что, вот, какие-то ко-конкретные темы тебе, э, м, как человеку семейному, может быть, не очень приятно слушать. Я не знаю, насколько чувствительна твоя подруга, может быть, к этим, э, словам, и. Но я думаю, можно подобрать правильно слова, что она на самом деле должна не обидеться, а вот, действительно понять, э, тебя как подругу, потому что ты тоже её подруга, и она до тоже учитывать и твоё состояние, и в дружбе вза э, важна очень взаимность. Поэтому, а, мне кажется, можно попытаться попробовать как-то мягко, всё-таки, может быть, начать с намёков каких-то, и потом посмотреть на реакцию, если человек действительно как-то стал чуть меньше, уже делиться. Ну, рассказывать, а, более общие, э, может быть, детали, не углубляясь куда-то в подробности неприятные, что вам обеим будет, а, уже приятно общение без потом такого неприятного послевкусия. Вот как ты думаешь, это возможно было бы с ней попробовать?
Да. Да. Хотелось бы, да. Мгм. Да. Мгм. Так. Ты знаешь, наверное, ну, как-то вот намекнуть, м. Я думаю, это хорошая идея. А вот, э, как ты думаешь, если она все-таки как-то не поймет мой намек, и все-таки будет продолжать пользоваться моей добротой, да, и хорошим к ней отношением, если всё-таки, з м, встанет вопрос о том, что надо как-то с ней поговорить. Вот, как ты думаешь, как мне этот разговор с ней выстроить? С чего начать, чтобы всё не испортить?
Мгм. Мне кажется, а, абсолютно точно и абсолютно верно, что разговор всё-таки должен быть, если никаких изменений не последует, потому что, а, дружба дружбой, но твоё, а, самочувствие, твоё ментальное здоровье, скажем так, оно тоже самое важное, самое приоритетное для тебя должно быть. Поэтому, а, можно, наверное, прямо, честно, открыто обсудить, а, вот эту проблему, которая существует. И мне кажется, это тоже возможно в очень мягкой форме, а, например, объяснить свою ситуацию, что ты человек семейный, дети, муж. И может быть, из-за того, что такая разница есть между вами, что сложно находить, возможно, общий язык и понимание, и, возможно, лучше как-то эту тему всё-таки, м, на более общем уровне оставлять, нежели опускаясь вот в такие детали. Э, вот как ты думаешь, опять, это же, это может повредить дружбе или всё-таки человек может понять и как-то перестроить свое общение?
Ага. Ага. Ты знаешь, я думаю, что если она, э, ко мне относится точно так же, как я к ней, да, вот с любовью и, и уважением, то я думаю, она все-таки, м, должна понять, эм, э, то, что я чувствую. Я постараюсь ей объяснить максимально так, ам, ис м, используя такие слова, как вот мне важно, и я чувствую, и мне неприятно. Я думаю, что она, м, должна понять. В конце концов, если она от меня отмахнется, то, наверное, все-таки, м, я не так сильно ей важна, и, м, это тоже будет для меня такой определенный знак, который я уже буду учитывать на будущее. Поэтому все-таки в дружбе, э, оба должны д слушать друг друга, не только кто-то один, правильно?
Мгм. Мгм. Да, ты абсолютно точно понимаешь ситуацию, что если человек не готов пойти на усту ну, не на уступки, скажем так даже, а на понятие, принятие ситуации, эм, тут, конечно, следует такой большой знак вопроса о о дружбе, насколько она взаимная, действительно. Потому что дружба должна быть взаимной с обеих сторон.
Спасибо те большое за, а, рекомендацию. Мне было очень, м, важно и полезно услышать твою поддержку и ты подкрепила мою идею, которую я давно хотела реализовать. Спасибо тебе большое!
Пон. Конечно, удачи, у тебя все получится.